Eu peguei e fui embora de casa e tô pen hã?
Mas assim, você só vai ficar um tempo n na casa da sua m ou você terminou tudo, relação?
Hum, eu já não assim eu não terminei, só que o que acontece
Você só vai mudar fisicamente u, né?
Poxa, mas é assim, sabe. É como você é como você dar uma um uma BMW a uma pessoa que andava de Fusca, né? Aí, agora eu tô tão gostando de morar sozinha, que minha prima perguntou, né: “Você quer continuar com apartamento? Senão, eu já começo a dar a botar anúncio, né?” E eu disse: “Não, não. Eu vou continuar te pagando o aluguel, eu vou ficar morando aqui mesmo.” <laughs>
Ou não? <laughs> Aham. <laughs> Mas olha Aham, entendi. Aham. Não, mas, eh, mas então, essa questão que você estava vendo, ge realmente o ambiente doméstico não estava te relaxando, pelo contrário, estava te estressando. Claro que não é culpa da senhora que teve problema, nem nada, mas assim, o ambiente não estava te favorecendo. Você precisava fazer TCC, você precisa trabalhar e se concentrar, o ambiente não tá ajudando. E hoje em dia
Não. Isso. E ainda mais é isso, né, e depois ainda arrumei um trabalho que eu tenho que ter uma serenidade em casa pra trabalhar, não posso ter cachorro latindo, fazendo escândalo.
Então. Então. Pois é. E assim, hoje em dia, é cada vez mais comum casais que estão juntos e cada um mora numa casa. Isso não é mais um tabu, assim, enorme, sabe?
Uhum, uhum, uhum.
Então, algumas pessoas têm resistência com isso acho esquisito mas
É, ele ele morre de vergonha de dizer às pessoas, <laughs> saí da casa dele.
Pois é. Mas assim, mas cada casal tem a sua combinação. Tem muito casal que não dorme junto, por exemplo, na cama, porque um um ronca, e ninguém merece dormir com uma britadeira e não poder dormir à noite.
Menina, é e olha, de verdade, assim, eu eu me reencontrei, eu tenho mais tempo pra mim, eu faço minha skincare com serenidade antes de dormir, sabe? Acordo, faço o meu café no silêncio, estudo em paz, ai, é tão gostoso! E é isso, assim, a vida está indo assim. <laughs>
Então. Aham. Sim. Aham. Então. Então assim, na verdade, você, a o seu ambiente doméstico agora está relaxante, mas você tá meio preocupada, porque é uma situação meio temporária e que não definiu muito bem com ele isso ainda, né?
Exatamente. Não, não, eu já disse a ele que vai ser isso mesmo, porque eu tô gostando de como está, e eu expliquei a ele, sabe. Eu aí onde eu estava não estava relaxante, não estava tranquila, não estava serena, eh, sim, eu entreguei meu TCC, mas assim, eu preciso de um ambiente silencioso, né. Pelo menos meio turno, eu preciso de silêncio. Eu entendo a situação e não podia dizer a você: “Bota a sua mãe pra fora de casa”. Então eu decidi que pra mim, eh, a minha casa agora é essa, e agora pra mim está relaxante.
Vai ser isso. Aham. Aham. Sim. Uhum. Certo. Hã. Aham. Sim. Ah, olha, e assim, e e você não você não tem prazo pra entregar aí, você pode ir ficando aí?

E ele é ortopedista. E aí, ele vai fazer a reabilitação dela, está fazendo, né.
Ah. Sim.
Assim, a sorte é que ela é uma sogra até bem agradável, assim, podia ser pior.
Uhum, ah que bom já é po pontos posi vamos olhando o lado bom, né.
<laughs> É não isso é, coitadinha, assim, não é nada de pessoal com ela não. Ah só que o que que acontece, eu tenho um problema seríssimo que eu escuto qualquer coisa, eu tenho um ouvido péssimo, tipo assim péssimo no bom sentido, funciona até demais. Nossa, eu gostaria de ser um pouquinho surda, sabe quando acumula a cera no ouvido que as pessoas vão tirar, eh eh, eu eu, assim, eu rezo pra acumular para eu poder escutar menos mas nunca acumula. <laughs>
Aham. Sim. Escuta o que não é para escutar também. Hã. Sim. Uhum. <chuckles> Sei, aquele ouvido seletivo bom demais, bem calibrado, pega todos os os backgroud noises né? <laughs>
Não é. O quê?! E aí o que que aconteceu, eh, nossa só que o problema é que não veio ela só, veio ela e a cachorra dela.
Ah nossa sei. Uhum.
Uhum. A cachorra dela é assim, se cai um um sei lá, um papel, um pedaço de papel no chão começa a latir e não acaba nunca mais.
Nossa, sei.
Só acaba quando seca a boca e dá sede, aí ela vai beber água, mas <laughs> Que dá aquela aquecida, né. <laughs> É, é, se ela tivesse aquela máquina de nebulização, igual os cantores profissionais fazem, né, pra poder, ah, dar aquela hidratada nas cordas vocais, ela ia fazer para depois continuar. <laughs>
Aham, para continuar né. <laughs> Sei. <laughs> Só vai hidratar um pouquinho e continuo com o conserto. É. Pois é, aham. Hum.
E o que que acontece, eu não conseguia estudar, e estava me atrapalhando demais. E eu comecei assim, isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Chegou em setembro, eh, metade de setembro, eu não aguentei mais. E olha só, né, como as coisas acontecem que deu tudo certo deu tudo certo para dar errado entre eu e ele, na verdade, né. E assim, ele a questão é que ele não não colaborava com isso, porque eu não podia também reclamar muito, porque justamente, o que que a pobre da senhora ia fazer, né?
Ah. Aham. Aham. Hum. Aham. Uhum. Sim.